بُص، هو فعلًا الموضوع ده صعب أوي، وأنا ما جاش في يوم وليلة كده ضبطت الدنيا، يعني كان في مشاكل أصلًا حصلت لي بسبب ال الموبايل عامةً، ف ممكن تكون الحتّه دي هي اللي خلتني أخلي بالي، إن أنا أتعامل مع الموبايل إزاي، أبقى حريص الكلام ده. يعني حرفيًا، حرفيًا كان بيحصل لي مشاكل كبيرة أوي بالنسبة للموبايل وإن أنا على طول باستخدمه وكده.
إمم. إمم. ده حقيقي، وفي ناس كتير أوي بتقول إنّه ال ال الموبايل وال والreels تحديدًا ممكن يعمل يعني ممكن يعمل اسمه إيه ده آمم، اضطراب في مساحة التركيز، آه، يعني بيخلّي الإنسان يعني زي ما بيقولوا كده ت يعني ممكن يحصل له تعفن دماغي آآ، إزاي قدِرت تت يعني تhandle حاجة زي دي؟
ف تشتت. إمم. بُص حرفيًا هو كذا موقِف هو اللي خلّاني اللي هو لأ، آخُد قرار وأحاول أشوف حل للمشكلة دي. يعني هاقول لك بس الأوّل حتّة المشكلة اللي حصلت لي ومن من حي من هنا كده بدأت اللي هو إيه آآ، فعلًا لأ أنا لازمًا أَتَغَيَّر. آمم، هو حصل لي موقِفين الصراحة. موقِف منهم وأنا كنت ماشي في الشارع كنت ماسك الموبايل وعلى طول آآ ب باعمل search بقى وباقعد ماسك التليفون والكلام ده. فوأنا ماشي آآ، ماشي على الرصيف عادي، مرّة واحدة لقيت نفسي هُوب رحت خابط في عمود نور. آآ، عينك ما تشوف إلا النور بقى. <laughs> اللي هو آه، ما أنت خلي ده دي بت الخبطة دي حرفيًا وجعت لي دماغي. <laughs>
إمم. تمام. تمام. إمم. طيب. تمام. جميل. إمم. يعني هي هو موقِف يعني هو ممكن يبقى كوميدي نوعًا ما. <chuckles> آه هي ت هي خبطة توجع آه يعني أنا فاهمك، هي أصل هي على فكرة ما فيش حد تقريبًا ممكن تكون ما حصلتش معاه. <chuckles>
لأ، بس آآ، يعني كان الصراحة خبطة وحشة أوي. و هي كوميدية آه، بس لأ، يعني ما عَديتش كده بسهولة يعني. وحاجات بقى.
أيوه طبعًا. آه يعني هي الخبطة البسيطة يعني هي الخبطة دي، الموقِف البسيط ده ما عداش عليك بسهولة هو ده هو ده اللي فتح عليك فكرة إنّك آآ، ت ت ت ت تركز مع السوشيال ميديا وت وتشوف أنت وقتك بيضيع إزاي على الموضوع ده؟
إطلاقًا. دي هو ده من ضمن ال من ضمن الحاجات يعني لأن الحاجة التانية كانت في الشغل، الشغل كنت على طول بامسك التليفون، المدير اح ع عندنا كان بينادي عليّ من كتر ما أنا مركز في الشغل، اللي أنا مش سامع أصلًا، هو بينده وأنا مش سامع اللي هو بينده عليَّ، فلأ عملِت لي مشاكل كتيرة أوي. ومن هنا بقى بدأت اللي هو فعلًا أنا لازمًا أشوف حل، في زي ما قلت لك إنّه إمم.
إمم. تمام. إمم. أ أنت أنت من النوع اللي اللي بيركز على الحاجة ب بينسى نفسه؟ يعني أنت هل أنت من النوع اللي لو هو بيعمل أي task لو بي بيركز يعني مثلًا لو أنت بتسكرول على الفيسبوك آآ، هل بتنسى نفسك؟